Oye, y por ejemplo, a mí me da curiosidad, porque pues, dicen que por ahí, eh, equivocarse es parte de del aprendizaje, pero, ¿tú cómo superas ese miedo a equivocarte?
Yo creo que una de las cosas que menos miedo me da es equivocarme <chuckles>
Okey, ¿por qué? <chuckles>
Em, de me gusta mucho aprender y creo que equivocarse es parte del aprendizaje.
Ajá. Claro.
Pero, ¿sabes qué me da más miedo a equivocarme?
No, ¿qué?
Me da más miedo no aprenderlo. Sí, es un miedo que no puedo con eso. Y es que acá va la historia. Fíjate, me, de pronto me llega a la mente cuando aprendí a manejar. <chuckles> Yo soy de Ciudad de México, ¿no? Y entonces yo nunca necesité, sí, totalmente, pero yo nunca necesité aprender a manejar, ¿sabes? Ajá o sea, no había el por qué yo necesitara aprender a manejar, a ver, el metro te lleva a todas partes con 5 pesos, a todas partes, a donde quieras, microbuses. Eh, la verdad es que los carros más bien estorban ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, la verdad es que tener un carro es más comodidad que que una necesidad en Ciudad de México, ¿no?
¿No aprender? Esa, buena frase. <chuckles> A ver. Uh, claro, y es algo difícil. <chuckles> Caos por todos lados. <chuckles> ¿Cómo? Ah, okey, okey. Ujú. Sí, claro. Ujú. Y es más barato, ¿no? Aparte. No, sí, sí, ju justo. De hecho, es un lujo, ¿no?
Ajá, exacto. Porque además sale carísimo el mantenimiento, porque no hay lugar en donde estacionarlo, porque tienes que pagar estacionamiento, sí, o sea, entonces yo nunca había tenido la necesidad de aprender a manejar y pues, llegué, ahorita tengo treinta y ocho años, pero llegué a los 36.
Claro, es pagar por todo. Ajá. Ajá.
Sin sin esta necesidad, hasta qué, me fui a vivir a Pachuca un tiempo <chuckles>
Claro. Ajá. Oh, oh. <chuckles> Y son como trayectos más largos, ¿no? Y cosas así.
Entonces, Pachuca Todo, es una locura totalmente porque, o sea, para ir a un lugar en el que en carro haces 15 minutos, o sea, literal, te subes a la combi en Pachuca y hacías 40 minutos. Y si resulta que esa combi te acercaba, pero no llegaba, entonces, esa era ese lugar al que podías llegar en carro en 15 minutos llegabas en hora y media. Entonces, dije: "Por supuesto que no", ¿no? O sea, no hay manera y tampoco voy a pagar taxis porque los taxis eran muy caros, o sea, carísimos.
No. <chuckles> Ajá. Sí. Okey. Ajá. Okey, sí, entiendo. <chuckles> No, más caro, sí. Y luego aparte, pues pues, menos menos seguros, ¿no?, la verdad. Ujú.
Ajá. Sí, además Pachuca, al ser un pueblo, no tiene, em, esta este tema de que a lo mejor en ciudades, digo, y no digo en Ciudad de México, sino en ciudades, tal vez Guadalajara, en Monterrey, eh, los carros tengan la obligación de estar como más cuidados, que no contaminen, que y así, ¿no?
Ajá. Monterrey, ajá. Ajá. Claro, sí. Yo creo que todos los Tsuru se fueron para allá, ¿no?
Así tal cual, tal cual lo estás diciendo, todos los Tsurus vámonos a Pachuca. Entonces, <laughs> yo creo que digamos, porque ya no había vochos, sino seguro también. <laughs> Eh, eh, sí. Bueno, pues, este, dije: "No, voy a comprarme un carrito". Entonces, me compré un Chevy y
<laughs> Ajá. <laughs> <laughs> Se nos acabó el Estado de México. Okey. Ajá. Ah, muy, muy guerrero.
Sí, la verdad, lo amé, lo amé. Para mi primer carro estuvo fenomenal, era un Chevy, eh, de 4 puertas, entonces, era perfecto.
Ujú. Okey.
Total que, eh, yo en Pachuca, pues, estaba sola, no no tenía ni familia, ni amigos, y mi niña de 5 años en ese momento, y yo, ¿no?, y dije: "Pues, ni modo, ¿quién me va a enseñar a manejar?"
Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Me voy a aventar, ajá, como okey. Oh, justo te iba a preguntar que, ¿y cómo, entonces, cómo le hiciste para aprender?
Nadie, ¿no?, clases de manejo. Me tomo las clases de ma Sí, no, pues, clases de manejo ya, me me las pagué, y afortunadamente me tocó un instructor, em, que era como yo, ¿no?, <chuckles> entonces, me así, de cerrar muchas gracias, así que se desesperaba, así rápidamente, y que te tonteaba, ¿no?, o sea, <chuckles> ah, sí. No, para nada. O sea, am, me daba justamente el miedo a no aprenderlo. O sea, eso me daba miedo, eh, e p obviamente, el equivocarse es parte de, pero, es que cuando manejas, si te equivocas, ¡uf!, ya mataste a alguien, ya chocaste a alguien, ya, y sí, cualquier cosa puede pasar. Sí, entonces, eh, pero, me dij me me acuerdo que me dice el maestro, y me dijo: "A ver, yo no te voy a consentir, disculpa si crees que por ser mujer vas a tener todos los los los benefis no", y le dije: "¿Sabes qué?, yo no necesito, n ni que me consientas, ni me des beneficios extras, ni nada. O sea, a mí enséñame a manejar".
Ajá. Ajá. ¿Cómo? <laughs> ¿Muy simpática? <laughs> Ah, ¿en serio? No hombre, ¿no sentiste nervios, después? Ah, bueno. Ujú. Sí, eh Sí, claro, es que toda la responsabilidad cae en ti. <chuckles> ¡Ah, caray! Ujú. Sí, yo estoy pagando como todos, o sea. <laughs>
Sí, le dije: "A mí, enséñame a manejar, a mí si me quieres gritar y hablar feo, no me importa mientras me enseñes", ¿no?
Ujú. Bien, bien hecho, bien hecho. <laughs> Ah, bueno.
Y la verdad es que era muy buen maestro, era muy buen maestro, y me sacó a carretera el en el día 2, ¿no?
Ujú. <gasps> Órale, prueba de fuego.
Eh sí, sí, sí, y allá en Pachuca bueno, lo que es Hidalgo en general, haz de cuenta que yo yo, um yo tengo mi teoría de que nadie sabía manejar. <laughs>
Ajá. Mm, un poquito más vacío, ¿no? Ajá. <laughs> Todos estaban s todos t estaban aprendiendo salieron ese mismo día, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que la gente compra carros por necesidad, y la mayoría son familia, los que viven. Entonces, ¿quién te enseña a manejar? Pues, siempre te enseña a manejar que el tío, que el primo, que el papá, ¿no? Nadie se toma un curso de manejo para que te enseñen como las reglas básicas de vialidad.
Ajá. Sí. <laughs> Sí, justo. Claro, de hecho, yo también así aprendí. <laughs>
Entonces Sí, seguro, y y es muy común, pero, pon tú que uno aprende así y 8 sí aprenden las reglas, y los otros 2 los aprenden en el camino. Pero, ¿qué pasa? Que cuando 9 de cada 10 <chuckles> no saben nada de reglas viales, ¿no? Entonces, te estoy hablando de que uno venía en curva, en un puente, entonces, el el que venía y que no se veía, eh, porque va dando como híjoles, no sé cómo explicar, pero imagínate que las curvas vienen en sentido contrario, ¿no? Y en algún punto se van a juntar, pero ni uno alcanza a ver al otro. Entonces, cuando ya se empiezan a a acercar, pues, ya se empiezan a ver, y ninguno baja las altas.
Ajá. Sí. No, pues olvídate. Ajá. Ajá. Okey. Okey. Ya. Oh, oh.
<chuckles> Pues, chocan y entonces ese accidente pasaba a cada rato.
Uh, sí. Oh. ¿En serio? <chuckles>
Y entonces sí, entonces, a mí justamente sí me daba miedo equivocarme, ¿no? O que me equivocara al dar una vuelta y ya me subí a la banqueta, ya ponché la llan o sea, me daba un miedo. Afortunadamente, no me pasó. Pero, eh fueron de las cosas que
Claro, sí. Ajá. Okey. Aparte ibas muy segura, ¿no? O sea, o con justo la seguridad que te proporcionaba también el instructor.
Pues sí, entre comillas. Y porque, híjoles, porque yo de noche no veo bien, aunque traiga lentes, yo de noche no veo bien. Entonces, a mí me daba una cosa así de, <gasps> ¿y si se me atraviesa un cristiano? No, o sea, no sé, me daba un miedo. <clicks tongue> Total que terminaron mis clases de manejo, ah pon tú que aprendí, eh, pero yo quería <chuckles> yo quería que alguien me o sea, que manejara conmigo, ¿no? Eh, y me acuerdo que le dije a una vecina, le dije ajá, y un copiloto que supiera manejar, ¿no? Porque, pues, mi hija de 5 años no cuenta.
¿Por qué entre comillas? <chuckles> Oh. <chuckles> Sí, olvídate, no, no. Ajá. De pronto, sí. Ajá. <chuckles> O sea, un copiloto. Ajá. <laughs> Sí, no, olvídate. Ajá.
<chuckles> Sí, entonces, eh, me acuerdo que le dije hombre Ajá, exacto. Para eso. Entonces le dije al esposo le dije a a una vecina que le dijera a su esposo si por favor
Sí, pues como para reforzar, ¿no? También mientras platicas ahí de chill. <chuckles> Ajá.
me hacía el favor <chuckles> de acompañarme 30 minutos unos días a manejar para que me dijera cómo lo iba haciendo y me diera unos tips de manejo, ¿no?
Claro. Ajá. Ajá. Okey, okey, ¿y qué te dijo?
Eh <clicks tongue> Sí, yo le digo, pero, ¿sabes qué pasó? Nada. Entonces, yo dije: "Ay, a ver, otra vez, ¿no? Aquí dependiendo de las personas, claro que no", ¿no? Entonces, que le digo a mi hija: "Subete al carro". <chuckles> Y exacto, ¿no? Entonces, era era un fraccionamiento, y para llegar al colegio de mi hija, haz de cuenta que teníamos que salir del fraccionamiento, y justamente nos incorporábamos, así como salíamos, nos incorporábamos a la México-Pachuca, o sea, era la carretera.
Ah. ¿Cómo? <laughs> Sí, pues sí. Vámonos. Tú me vas diciendo. <chuckles> Ajá. Okey.
Ajá, entonces, este, a fuerza teníamos que agarrar esa pues, el cacho de pista <clicks tongue> y luego ya se convertía en avenida. O sea, Pachuca está construido de una manera súper extraña. Yo también tengo la teoría de que el ingeniero civil <chuckles> el ingeniero civil estaba borracho el día que empezó a construir Pachuca.
Ajá. Sí. De que no sabían construir. <laughs> <chuckles> No lo dudes, por lo general. <laughs>
<laughs> Sí. Entonces, eh, bueno, pues, la la la carretera en algún momento se convierte en avenida, y ahí hay que dar como vuelta en U, en un camellón muy cerrado, este y está muy cerrado porque justamente como una jardinera que no m que impide que te vayas de más, porque del lado contrario se incorporaban las combis en curva. <chuckles> Te digo, muy rara. Entonces, yo dije
Huy Sí, sí, si. Ajá, ajá. Ujú. Okey. Oye, pero oye ahí p hoy, por ejemplo, ¿te te te dio de alguna cierta manera, pues, ir a aprenderte esas rutas?
Eh, aprendérmelas, pues, es que mm, no me la
Ajá. O sea, porque cosas distintas, pues, era manejar a que te te llevaran, ¿no?
Sí, pues, es que esas esa no me daba tanto miedo, porque ya la conocía. La que me daba miedo era una avenida que de repente, de la nada, se convertía en sentido contrario.
Okey. Ajá. Ajá. Oh, oh.
<chuckles> Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero esa era una locura, o sea, ibas tú bien y de repente: "¡Ay, los carros!" <laughs> e e estaba muy extraña, exactamente, o sea, y no era yo la única, ¿no? O sea, yo sabía que, como que todos los que venían de fuera, eh, nos pasaba exactamente lo mismo. Ujú. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México n están prohibidas las vueltas a a la derecha y allá era para donde podías, ¿no? Entonces.
¿Cómo? Oye, entonces ¿para dónde dabas vuelta? <chuckles> Sí. Tenían la misma impresión. Uju. Ajá. <laughs>
Eh, pues así, bueno, me ento pues total que le digo a mi hija: "Súbete", ¿no? Y y nos vamos ahí al fraccionamiento y recuerdo que me fui a donde estaban construyendo las casitas nuevas del del fraccionamiento y que me busco un camellón. Y ahí estoy, como una hora metiéndole hasta que logré dar la vuelta sin abrirme como tráiler ¿no? <chuckles> Y ya cuando lo logré, de po porque era nueva, tenía 4 días manejando, entonces al momento de que yo le daba la vuelta en U porque era una vuelta en U no dimensionaba exactamente, entonces pues me abría como tráiler y yo decía: "¿p qué voy a hacer, no?" <chuckles>
Eh. Okey. Ajá. Ajá. Órale <chuckles> ¿Por qué por qué te pasó eso? Ah, okey, como que no no, ujú, no dimensionabas. Ujú. Okey, okey, okey. Y entonces ¿qué cambiaste qué cambiaste para poder darla bien?
Eh, avanzar un poco más y volantear todo pero más rápido, ajá, todo, todo, todo, y entonces pero me costó aprender eso, y porque yo decía: "Eh sí no lo hago en el momento, pues, me van a venir todos los carros del otro lado encima," y yo trayendo a mi niña, entonces, de verdad. El miedo ajá.
Ajá. Todo, todo, ¿no? Ah, va. <chuckles> Sí. Ajá. No, no. Y luego ya te imaginas el cantidad de de pitazos y: "Muévete", ¿no?, y
Sí, sí, sí, entonces, el miedo a equivocarme manejando, yo creo que ha sido de los peores, pero, ¿sabes?, no es mi miedo a a no es el miedo a que yo haga algo malo, sino es como como que me regaño a mí misma por no poder hacerlo
Ajá. O sea que la vayas a regar, ¿no? Sí, es, pues normal.
¿no?, porque me acuerdo justamente que me incorporé a una vía y dije: <inhales> "Changos de aquí para donde jalo para lo", porque yo lo sabía, y de repente me empiezan a pitar y yo: "Sí, sí, perdón, perdón, la regué, la regué," ¿no? <chuckles> Pero no sé, <chuckles> sí, pero lo peor es que realmente no sabía como estaba esa vía, o sea, eh, porque eran como 3 caminos y uno venía así directo de frente de mí y dije: "Bueno, ese de plano sí no es porque, <chuckles> este, chocamos," ¿no?, pero ajá, pero dije: "Pero, ¿para qué lado me voy?" Porque, ah, en Pachuca girabas del lado equivocado y ya ibas camino a cualquier parte de Hidalgo o sea porque
Mm, sí. <chuckles> Ajá. Ajá. Sí, si, si, sí. "Estoy aprendiendo, disculpen". <chuckles> Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, no, ahí eso es imposible. <chuckles> Ujú. <chuckles> De repente acabas en Tizayuca, ¿no? o en
Sí de verdad porque ya está como es muy chiquito entonces todas las carreteritas como que embonan ahí en Pachuca, entonces si te equivocabas tantito, ya estabas en Real del Monte, ya estabas en otro municipio, entonces estaba muy muy extraño.
Ujú. Ujú. <chuckles> Sí, olvídate. ¿Qué? No, aparte, ¿te digo algo?, es bonito porque también de alguna manera le estás dando ese gran ejemplo a tu hija, ¿no?, al momento de decirte, vente aviéntate, y no sé si tu tu hija en algún momento entienda la o dimensione como el pues la osadía que estabas haciendo, ¿no?, en ese momento, ¿no?, para decir: "Oh mi mamá es bien guerrera," eh, la la verdad es que pues como que aprende de tu ejemplo, ¿no?, a no tenerle miedo a esas circunstancias que de repente te pueden como que tal vez poquito presionar pero lo tomas de la mejor manera, y órale, aprender esto porque ya es tiempo, o sea, ¿no? Y por necesidad también.
<chuckles> Ujú. Pues yo quisiera, pero a veces siento que mi hija se siente presionada por cómo soy yo, ¿no?, de que no puedo o no sé, lo hago, ¿no? Este y siento que mi niña ahorita ya tiene 8 años siento que de repente ella se siente presionada porque me dice: "Es que yo no quiero" porque a veces le digo: "Este, ve y compra una botella de agua o un refresco a la tienda", "No yo no, no ve tú", y y de verdad hasta cambia su semblante, su estado de ánimo, le da miedo.
<chuckles> Ajá. Sí, sí, sí. Okey. Ajá. Sí, como que le da miedo.
Y le digo: "Tú tienes que hacerlo", pues la acompaño.
Uy, y, por ejemplo, ahí ¿cómo? Ajá, justo, ¿y ahí cómo cómo le harías? Pero, sí, cla claro, al principio si es como una guía, ¿no? Pero sí, como que harías algo distinto, después como para que se solita, solita se vaya soltando.
Pues Pues lo que hago ahorita es cuando ella me dice: "Es que ¿cómo le haces tú?" Y yo siempre le digo: "Finjo, finjo que no me da miedo, finjo que no me da pena, finjo", le digo, porque sí porque in tu cuerpo hace lo que la mente le dice que haga, entonces, la mente, el cerebro, por lo que yo he leído, no entiende si lo que estás haciendo es verdad o mentira.
<chuckles> Ajá. Cierto, es es gra es un gra gran truco. <chuckles> Ujú. Ujú. Justo.
Entonces, tú nada más.
De hecho, me recordaste mucho una frase que dice: "Miéntete hasta que te lo creas".
Exacto, así, basado en eso, así es como actúo, porque además he escuchado algunos podcast y leído algunos libros, y justamente hablan de eso, de que hasta la postura, ¿no?, de la postura de superhéroe, cuando tengas miedo de hablar en público, párate 10 segundos con la postura de superhéroe, te empoderas y vas a lograr hacerlo, entonces, en eso ando.
Ujú. Lloras, ajá. Claro. No, pues claro, justo justamente, pues es algo que es mental y que son como barreras que tenemos que ir, pues rompiendo poco a poco, ¿no?, y la verdad que con todo esto, pues te agradezco por los tips, la verdad.
Hasta luego.